İş değiştirmeye karar verirken seni en çok ne düşündürür?
Yani, beni en çok düşündüren şey, eee, ilk olarak ortamın huzursuz olması. Yani, ilk benim, hani, değiştirme nedenlerim hep ya ortam huzursuzlaştı ya da, eee, ben bir şekilde artık tatmin olmuyordum, öyle söyleyeyim.
Hımm. Anladım, bu deneyimi, eee, belli ki birkaç kez yaşamışsın, eee, ve kendi kararınla değiştirmiş gibi görünüyorsun. Bir tanesinden bahsedebilir misin, mesela?
Evet, ev Tabii. Ya, benim iş değişikliğim, mesela, şöyle oldu, şirket içerisinde oldu. Hatta eh yani, bah evet, evet, evet, yani, departman değişikliği şeklinde oldu, görev değişikliği şeklinde oldu. Hatta bir noktada ülke değişikliği şeklinde oldu.
Tamam. Ha Hı. Branş değişti. Hı. Ha. O, büyümüş. Peki, e, hiç, eee, peki, iş değiştirmeyi düşünürken, genelde insanların kafasında hep aynı soru döner durur, ya, pişman olursam, diye senin için böyle bir kaygı oldu mu?
Evet. Hıh. Hı hı. Oldu. Yani, ilkinde mesela ilk, eee, 3 senemi doldurduğumda ben yöneticimle sorun yaşadım. Hani, ufak bir mobbinge, ufak değil aslında büyük bir mobbinge maruz kalmıştım. O dönemde, eee, hem insan kaynaklarına durumu açıkladım hem de kendime yeni bir iş bakıyordum. Çünkü ge yani, aksiyon alınmaz, diye düşünüyordum açıkçası. Eee, ondan sonra ilginç bir şekilde, eee, şey oldu, o kişiyi uzaklaştırdılar. Hani, gönderdiler şirketten. Galiba ilk değilmiş ama ben de tabii ki departmanda artık huzursuz olmuştum. Hani, bulunduğum birimde. Eee, yeni yönetici geldiğinde birimimi değiştirmek istediğimi söyledim, hani, çünkü o dönemde kimse destek olmamıştı. Yani
Hıı. Hı hı. A! Ha. Hıı. Tamam. Eee, evet bu gerçekten çok zorlu hem mobbing görüyorsun, eee, bir kere psikolojini alt üst etmiş oluyor mobbing, yani, insanın özgüvenini gerçekten çok sarsan bir şey. O kişi gitse bile o sende bırakan yaraları düzeltmek, gerçekten zor. Peki, eee, ailenin, eee, beklentisi seni nasıl etkiledi bu süreçte?
Evet. Evet. Hı hı. Gerçekten öyle. Yani, şöyle ki onu ben çok aileme yansıtmadım ama anlıyorlardı. Eee, mesela mobbingin içerisinde alakasız saatlerde çalıştırma da vardı, mesela. Eee, bu tarz şeyleri ailem fark ediyordu. Onlar da şeydi, hani, bu böyle mi olacak? Hani, değişiklik düşünmez misin? Hani, onlar da biraz, e, daha iyisi olsun istiyorlardı. Çalışma şartları daha iyi olan, eee, ama o mobbing kısmını çok ben onlara yansıtmadım açıkçası.
Hıı, hıh. Hı hı. Hıı. Daha kendi Hıı.
Ya, bir de küçüktüm daha ilk işimdi, hani, baktığın zaman. Eee, biraz sıkıntılıydı.
Üniversiteden mezun olduktan sonra gittiğin ilk iş miydi? Peki, mobbing'in sebebi acaba gençlikle bu nesil farkından kaynaklı ya da tecrübe farkından kaynaklanan bir şey miydi yoksa daha cinsiyetçi ya da farklı bir yanı da var mıydı?
Evet. Evet, aynen öyle. Imm, benimkinin cinsiyetçi olduğunu düşünüyorum çünkü ilk 2 sene benim performansım en yüksekti. Eee, hatta 3'üncü senemde ben, eee, terfi bekliyordum. Eee, performans görüşmemizde, eee, çok kötü bir performansımın olduğunu vs. söyledi ama şöyle bir durum var. Eee, proje yaptığım insanlardan da tebrik mailleri var. Hani, nasıl benim performansım kötü olabilir? Eee, şöyle orada biraz işler karışık. Eee, departmanda benim çok yakın bir arkadaşım vardı. Yöneticim de evliydi. Onların bir ilişkisi başladı. Ben de bu ilişkiyi desteklemedim. Eee
Enteresan. Ha. Hıı. Hı hı. Ha, böyle şeyler, özel durumlar da var, yani. Profesyonel şı birtakım, eee, nedenlerden dolayı aslında mobbing hiç hoş değil. Peki, işini değiştirdikten sonra, eee, neler de değişti senin kendi, emm, motivasyonunda? Biraz da kimliğin de değişti mi?
Evet. Hı hı. Aynen. Hı hı. Hı. Çok şey. Yani, benim için çok şey değişti. Bir kere o dönemde, yani, bir noktada öyle bir şey oldu ki kendimden şüphelenmeye başlamıştım. "Ya, ben gerçekten yapamıyor muyum?" falan diye. Eee, ama şöyle bir durum var, eee, beraber çalıştığım insanlarla yemek yiyoruz, çay, kahve içiyoruz. Yani, bu insanlar, mesela, bir sonraki projede benimle çalışmak istediklerini söylüyorlar, e, o zaman, eee, yani, bende bir sorun olmaması lazım. Başta bir zorlandım, bende. Çünkü baktığın zaman ben hem bir arkadaşımı kaybetmiş oldum hem yöneticimden mobbing yemiş oldum. Eee, yani, bir sürü şeydi. Onun için yeni bir yere geçtiğimde çok temkinliydim. Yeni insanlarla çalışırken, yani, o ekipteki kişilerle ta çalışırken aslında biraz daha sert duvarlarım vardı. Öyle söyleyeyim, yani.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Eee, anladım. Arkadaşımı kaybetmiş oldum dediğin, eee, o ilişki sürecine giren arkadaşın, ha, tamam, an tamam.
Hıh. Evet. Evet, arkadaşımdı, en yakın arkadaşımdı.
Ah, tamam, tamam. Peki, gerçekten çok yönlü bir etkileme olmuş, yani, psikolojini gerçekten alt üst edecek bir şey, ilişkilerini sorgulayan, eee, bir durum.
Evet.
Sorgulatacak bir durum, daha doğrusu. Peki, 2'nci işine geçtiğinde, daha doğrusu iş değiştirdiğinde, eee, nasıl, emm, hareketler, eee, içerisinde kaldın? Yani, nasıl önlemler aldın? Nasıl, kendini açtın mı yoksa tam tersi bir durum mu oldu? Eee, nasıl bir durum
Hıh. Hı hı. Şöyle ki, her şeyi profesyonel tuttum. Mesela, diğer o yakın arkadaşım dediğim kişiyle 17.00'den sonra da buluşuyorduk, birbirimizde kalmalarımız vardı. Bu bu şekildeydi. Orada ben şu sınırı çektim, iş arkadaşı, iş arkadaşı olarak kalmalı. Yani, evet, 17.00'den sonra buluşabilirsin ama, mesela, hep beraber olduğunda ve konuşacağım şeylerde genelde iş ile ilgili, hani, özel hayata çok girmemek üzerine, detaylara girmemek üzere olmalı. Böyle, bir kendime açıkçası bir, iii, şey belirledim, sınır. Bunun dışında, eee, bütün kararlar, her şey önceden, mesela, sözlü şeyler oluyordu. Hani, sözlü söylenen şeyler, hani, alınan kararlar olabiliyordu. Bunların hepsinin yazılı, benim için vazgeçilmez olan tek şey, yazılı her şeyin kayıt altında tutulması. Yani, onu çok, ııı, önem vermiştim.
Hımm. Evet, Hımm. Ha. A! Çok önemli. Hımm. Yani, bir önceki iş yerinde, eee, yaşadığın ne kadar, eee, zayıf dazu maru maruz kaldığın zayıf nokta varsa bu sefer hepsinin önlemini, tedbirini aldın, yani, değil mi?
Evet. Aynen. Ya, bu çok hoş olmadı. Baktığın zaman, önceki çalışırken çok rahattım, mutluydum, işe gelmekten zevk alıyordum. Şimdi ama hep, böyle, bir, hani, tetiktesin, hep bir şey üzerindesin. Hani, başta zorlandım açıkçası.
Hı hı. Evet, evet, çok haklısın. Peki, sonra nasıl devam etti? Yani, bu, eee, tedbirli, temkinli bir iş hayatı başlamış 2'ncisinde ama benzer şeyleri, sorunları yaşadın mı yine ya da insanlardan benzer tavırları, ha, görmedin.
Hı hı. Y yaşamadım. Hayır, eee, benzer tavırları yaşamadım. Bir daha, bir kere çok dikkatliydim. 2, alıştım. Eee, sonrasında şunu fark ettim, iş işte kalmalı. Özel hayat önemli olan, iş sadece bana özel hayatımı devam ettirmek için para kaynağı olan yer. Hani, yani, böyle, bir farkındalık oluşmaya başladı. İlk işe başladığında hep şey diye düşünürsün, bütün hayatın iş diye, işin etrafında kurarsın. Hani, işte, her şeyin öyle, o spor salonu vs. de onlar bile işin etrafında olur, yani. Eee, bunun ayrımına varmaya başladım. Biraz daha işle özel hayatı bayağı ayırdım, yani, öyle söyleyeyim.
Evet. Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Evet. Yani, profesyonelleşmeye başladın, diyebiliriz, değil mi? Aslında buna mesafe koymaktan ziyade, belki iletişimi biçimlendirmek bile denilebilir, eee, iş hayatında. Peki, emm, bi şi, eee, ülke değiştirdim, dedin, sanıyorum konuşmanın başında, eee, iş nedeniyle. Bu nasıl oldu?
Evet. Aynen. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya onda da şöyle, yani, yaptığım işi, eee, uzun süredir yapıyordum. Yöneticimle çok iyiydim, ekiple çok iyiydim ama artık, emm, kendimin gelişmediğini fark ettim. Aynı noktada, aynı şeyi yapıyormuşum gibi yeni bir şeyler öğrenmiyormuşum gibiydi ve ben daha yaşım genç olduğu için o rahat alana s yani, sıkışıp kalmak istemiyordum. Hani, rahatlıkla devam etmek istemedim. Hani, en azından hep şey demişimdir, böyle, 40-45 yaşıma kadar bir ilerleteyim kendimi. Ondan sonra ben de stabil kalmak isterim. Ama tabii daha o zamanlar
Hı hı. Hı hı. Tabii ama bir gelişme lazım. Hımm.
daha 30'larıma gelmemiştim, yani. Öyle olunca, eee, şey yaptım hemen, eee, başka şeyler bakmaya başladım. Yöneticime de söyledim. Ben sizinle çalışmaktan çok memnunum, şirketten memnunum ama benim farklı bir şey yapmam lazım. Sıkılıyorum, bu alanda sıkışıp kalmak istemiyorum, dedim. Yani, o sırada tesadüf ki yurt dışı şirketinden, yani, global bir şirkette çalışıyorum, başka bir ülkedeki şirketten, eee, ilanlar geliyordu bize. Yani, o ilanlardan birine başvurdum. Eee, ve öyle oldu, yani. Hı hı.
Hı hı. Imm. A! Ha ha. Kabul oldu. Ay, harika bir şey. Yani, şöyle, ımm, herkes öğrenmeyi seviyorum der ama birçok insan da aslında, eee, iş yerindeki alışkanlıklarından, hani, o alışmaktan vazgeçemez bir türlü. Eee, yani, gerçek öğrenme isteği, evet, eee, insanda, eee, o merak, o keşif, eee, isteği birazcık zor bulunan bir şey. Sen gerçekten yeni bir risk almışsın ve, eee, heyecanlı bir hayata geçmişsin.
Evet. Çok tehlikeli. Hı hı.
Peki, orda hayal kırıklığı oldu mu yoksa gerçekten yepyeni şeyler öğreneceğin bir işe mi başladın?
Buraya gelirken, eee, şimdi geldiğim pozisyon tam olarak benim istediğim pozisyon değildi ama gelirken yöneticimle bir anlaşmamız vardı. 2 sene burada k bu pozisyonda kalırım. Sonra ben başka yere geçeceğim ve yöneticim Allah'a çok şükür ki kabul etti bu durumu. Hani, memnundu. Eee, sonra iki senenin sonunda biraz göndermek istemedi. Hani, gitmemi istemedi ama, eee, ben sonrasında yeniden, hani, başka bir, eee, pozisyona başvurdum. Oraya geçiş yaptım. Eee, burada Hımm.
Hı. Hı hı. Hı. Ama aynı şirket içerisinde yine. Hı.
Aynı şirket içerisinde, evet, aynı şirket içerisinde. Ya, bizimki büyük bir şirket, yapabileceklerin çok fazla. Yani, mesela diyelim ki bir project manager'sın, birden fazla alanda yapabiliyorsun bunu ya da bir iş analistisin, iii, birden fazla a alanda yapabiliyorsun, hani, bunları onun için
Hı hı. Seçebiliyorsun. Hımm.
Hı hı, hâliyle, eee, departmanlar arasında geçiş yapmak, tabii şöyle bir durum var, eee, yeniden bir sürü şey öğreniyorsun, operasyonu vs.yi öğreniyorsun. Eee, sende potansiyel olunca bunu yapmak kolay oluyor. Bir de önceki tecrübelerine istinaden bir sürü deneyimin olduğunu gördükleri zaman da, hani, buna izin veriyorlar, hani, açıkçası, eee, benim de öyle oldu. Benim buraya geldiğimde en zorlandığım şey, eee, insanlar sadece iş odaklıydı. Yani, zorlanmamam gerekir aslında, ben de iş odaklıyım ama
Tabii. Evet, evet. Tabii ki. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii, tabii. Aslında sen de, eee, onu istiyordun hayatında tam da.
Evet. Aynen ama en azından bir kahve molası yok. Yani, insanlar vermiyor. Sadece sigara içen insanlar, böyle, çıkıyor, hani, aşağıya iniyorlar. Bir sigara içip yukarı çıkıyorlar. Hani, böyle, daha Evet, ya, bir de yaş ortalaması yüksekti. Hani, o da biraz etki etti, yani.
<chuckles> Evet. Doğru, oldu biraz. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Yani, her iş hayatında, eee, hiçbir şey tam anlamıyla mükemmel olamıyor. Ya, büyük oluyorsun, yaş ortalaması küçük oluyor diyorsun, ya, genç oluyorsun, yaş ortalama büyük ya da kahve molası istiyorsun ama iş odaklı da olmak istiyorsun. Yani, aslında, eee, bir şeyleri mutlaka, eee, göze almak lazım, en önemlisi en çok istediğin şey. Eee, gelişme bitmeyen bir merdiven gibi, yani. Tırmandıkça daha yükseği görüyorsun, zirveye varmak istiyorsun ama zirveye varırken yanda, kenarda, köşede de bir sürü eksiklikler var. Onları çok da herhâlde, eee, görmemek lazım, önemli olan tırmanırken, eee, arzuladıkların, beklediklerin, değil mi?
Evet. Evet. Hı hı. Evet. Aynen. Yani, gerçekten öyle. O cesareti göstermezsen, hani, onu da tamamlayayım, bunu da tamamlayayım, şunu da tamamlayayım dersen biraz geride kalabilirsin. Ha, tamamlamak güzel olabilir ama i ileri gittiğinde de bunları tamamlama şansın var. Mutlaka önüne alternatifler çıkıyor. Altını sonradan da doldurabiliyorsun ama tabii bu da biraz fazla emek istiyor. Yani, bu tırmanışlar, böyle, hani, kolay olmuyor. Yani, her geçtiğin yerde bir nevi sıfırdan başlıyormuş gibi ilk başta bir emek harcaman gerekiyor. Zamanını veriyorsun. Hani onlara bir Hı.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı. Tabii, tabii. Bir şey sormak istiyorum. Eee, şimdi, eee, gerçekten işini sevdiğini ve işini çok severek yaptığını ve işinde de gerçekten iyi olduğunu, eee, görebiliyorum. Bütün bunlar arasında, eee, kendini geliştirme sürecinde hiç kendi kendini sabote ettiğin oldu mu? Yani, mesela, ımm, özel hayatını ya da keyif anlarını ya da ilişkilerini ya da sabrını, eee, hobilerini, eee, b böyle şeyler, eee, yaşadın mı hiç? Biraz da şunlara vakit ayırsam ama yapamıyorum iş yüzünden, dediğin oldu mu?
Teşekkürler. Hı. Oldu. Önceden oldu, şimdi biraz daha dengeliyim. Önceden şöyle bir şey oldum: eee, benim ablam doğum yapacaktı. Ben o gün izin aldım. Hatta sonrasında da izin aldım ama eee, doğum odasına laptop'ımla gitmiştim. Eee, acil bir durum oldu. Ben laptop'ımı açtım, telefondayım, işte, şeyler, görevliler geldi, ablamı aldılar, götürüyorlar. Ben hâlâ telefondayım, laptop'ımdayım. Hani, o benim için şey oldu galiba, dönüm noktası oldu. Öyle söyleyeyim. Orada dedim ki bu böyle olmaz. İşle özel hayat kesinlikle ayrılmalı. Hem resmî olarak izin almışım, hâlâ çalışmaya çalışıyorum ve eee, aslında, mesela, ben orada çalışmasam bir şekilde götürürlerdi ama o sorumluluk duygusunu özel hayatımda biraz dengeleyemedim, öyle söyleyeyim. Sonra onu bırakmak için biraz çalışma yapmam gerekmişti.
Hı hı. <chuckles> Hımm. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Evet. Hı hı. Hımm. Hımm. Peki, bir şey sormak istiyorum, son bir şey gerçekten, eee, ilgimi çekti bu konu. Bir gün, eee, kalktığında, eee, herhangi bir şey öğrenmeye istek duymadığını fark ettiğinde bu senin için sıkıcı mı olur yoksa artık huzur bulmaya başladığını mı düşünürsün?
Tabii. Hı. Eee, şöyle ki, eğer isteğim yoksa aslında doymuşum demektir diye düşünürüm ve stabil, huzurlu bir şekilde devam ederim, yani.
Ha ha. Ha ha. Çok güzel. Hı hı. Ev
Yani, yok isteğim diye bir kötü hissetmem, herhâlde, kendimi. ”Bitti artık, öğreneceğim bu kadarmış. Ben de bunu bu kadar yapmak istiyormuşum,” derim. Aynen.
Evet, evet, zamanı gelmiştir, değil mi? <chuckles> Bu gerçekten çok güzel bir sohbet oldu, benimle paylaştığın için çok teşekkür ederim.
Benim için de öyleydi. Çok zevk aldım, görüşmek üzere.
Görüşürüz.